C'est vrai.
Mmh.
Est-il possible de créer des tendances tout en restant fidèle à soi-même, heu, je pense que ouais.
<clears throat> Oui, ouais parce que, heu, on s on s le le charisme, heu, l'affirmation ça ça passe au-dessus de la tendance si tu es si tu es habillé, heu, si tu es si tu es pas en tendance ou tu es mal habillé encore le le charisme et la manière dont tu te présentes ça ça ça passe au-dessus, je pense.
Mmh mh. Oui. Ouais et en t
Ouais. Si tu as pas de truc qui horripile les gens comme l'odeur ou des trucs comme ça. <chuckles>
<laughs> Je suis d'accord. L'hygiène est très importante avant même le style. Hem, ouais, rester fidèle à tout. Ouais.
<chuckles> <chuckles> Ouais, c'est pour ça quand tu as dit hippie, je pensais aussi aux aux aux gens aux gens qui prennent des des trucs pas très bien ou ouais alors qu'il y a il y a aussi l'é l'état d'esprit et c'est là d'où ça part d'origine quoi, c'est pas
Ouais. Ouais. Voilà. <laughs>
Ouais, c'est pas ça. <chuckles>
C'est je suis un peu plus à la cool, disons dans l'état d'esprit. C'est, heu, fais comme tu veux. Enfin voilà, je vais pas imposer, heu, tu vois par exemple, moi ma fille, elle est en garde partagée. Son père, il il l'habille comme une poupée: «Tu t'habilles comme ci comme ça», et on dirait, heu, pourtant, elle a 8 ans presque. Pour moi, heu, ben non, tu vas dans ton placard, tu mets ce que tu veux en fait, donc moi, je la laisse porter ce qu'elle veut tant que c'est en accord avec l'hiver, l'été, heu, voilà.
<clears throat> Mmh. Mmh. <chuckles> Ouais. Mmh ah c'est l'exemple de de ma famille, il y a il y a le côté de ma mère, il est un peu comme, heu, comme le gars là un peu, tu mets les couteaux et les fourchettes du côté là de la table et tout <chuckles> et côté de ma côté de mon père, c'est un peu plus relax et ouais il y a il y a beaucoup plus d'épanouissement dans le dans le relax par rapport à ce que je vois ce que les gens deviennent.
Ouais. Ouais, ouais. Voilà. <laughs> Voilà. Oui. Et tu apprends, ouais à mieux t'accepter, heu, justement et à à assumer tes choix, je trouve quand on te laisse décider un petit peu.
Mmh.